Halo, Kak.
Hai.
Boleh nggak nih, saya mau meminta saran nih, tentang saya itu selalu kayaknya tergoda ya kalau membeli barang diskon. Meskipun sebenarnya saya itu enggak bener-bener butuh gitu. Kalau saya lihat mhm, <clicks tongue> kalau saya lihat kan mungkin Kakak punya pengalaman, eee, yang relevan gitu untuk menghadapi tantangan seperti ini. Saya sih bisa berharap, eee, Kakak bisa kasih saran dan tips-tipsnya gimana ya, supaya saya bisa menahan diri gitu, kalau
Oh iya iya, oh iya, bener. Ya bisa dong bisa dong. Cerita aja, cerita.
Heeh,, eee, iya. Jadi, kalau saya tuh kadang-kadang ya kalau ngelihat barang diskon ya, walaupun saya enggak butuh, contohnya tuh saya tuh di rumah tuh suka menyetok barang ya. Kayak contohnya aku tuh, eee, beli sabun, eee, cuci rambut ke e sampo. Sebenernya saya masih punya, eee, untuk tiga gitu tiga untuk tiga bulan. Tapi kalau saya ngelihat diskon lagi di supermarket shampo, ya saya beli lagi gitu. Padahal kan sebenarnya nggak butuh ya.
Mhm. Sampo. Oke. Pasti mungkin mikirnya ini apa, eee, ah siapa ah, mumpung diskon gitu ya.
E heeh gitu. Mumpung lagi harga murah nih, jangan sampai terle jangan sampai terlewatkan gitu kesempatan ini, gitu.
Hmm. Oh, iya iya iya, paham paham. Kalau aku boleh tahu ini terjadinya seberapa sering ya tergoda dengan diskon-diskonan ini?
Sering banget, Kak. Apalagi kalau misalnya kayak, eee, kan belum lama ini juga ada yang namanya, eee, event Black Friday. Itu kan yang diskonnya besar-besaran ya.
Oke, iya. Betul betul. Apalagi tanggal kembar gitu ya.
Katanya heeh, dibilangnya 75% atau, eee, 50%. Waduh aku udah ngebayanginnya. Wah ini nih harus dibeli nih. Kalau enggak nanti kapan lagi gitu.
Harus bis Iya iya. Ini, eee, setiap kali ngelihat diskon tergoda dan pasti pada akhirnya membeli ya?
Eee, kebanyakan ya. <chuckles> Parah deh ya. <chuckles> Parah banget ya, Kak, ya? <chuckles>
Pokoknya kalo dilihat dari se <chuckles> dilihat dari persennya, eee, berarti kalo melihat diskon 90% pasti beli? Gitu ya?
Kebanyakan. Walaupun e kayak contohnya aja baju ya. Kan kalo misalnya baju itu kan, e dibilang gini, 75%. Saya kan kebayang, waduh, ini murah banget nih. Mungkin aj ada baju yang bagus, yang dengan harga murah saya bisa beli, gitu. Padahal di lemari saya itu, s baju masih ada setumpuk penuh yang kadang-kadang, belum juga aku pake gitu.
Hmm. Baju masih? Jangan-jangan tag-nya masih tag barunya masih ada gitu ya?
Iya, betul, Kak, betul
Oke, aku boleh tahu enggak? Ketika akhirnya kamu tergoda dan akhirnya kamu membeli gitu ya. Eee, apakah kamu menggunakan, eee, sumber keuangan yang, pada akhirnya mempengaruhi, kayak misalnya gini deh, kayak misalnya mempengaruhi budget, eee, bulanan yang memang wajib kamu bayar gitu. Misalnya misalnya, eee, kamu harus bayar, mmm, apa namanya ya, beli, e bayar listrik gitu. Nah, itu ada pengaruhnya enggak? Gitu. Atau misalnya kamu punya keinginan untuk tujuan tertentu misalnya membeli iPhone gitu. Tapi karena enggak kekumpul-kumpul nih, kayaknya beli iPhone-nya tunggu dulu deh gitu. Apakah e sampai seperti itu?
Hmm. Mhm. Hmm, hmm. Eee. Mhm. Hmm. Eee, kadang-kadang. Jadi, kadang-kadang, eee, saya m saya kan sebenarnya ada tabungan, ada juga uang untuk, eee, belanja sehari-hari, gitu ya. Nah, kadang-kadang tuh uang belanjanya itu udah sampai abis-abisan, eee, terus aku pikir gini, "Udah deh, ya, kita ambil aja deh dari tabungan." Karena kan ini belum tentu nanti, eee, terjadi lagi besok, gitu. Jadi, bula atau nanti belum tentu bulan depan toh, bulan depan dapat gaji lagi. <chuckles>
Ya, baju yang ini, ya, baju yang kamu suka belum tentu diskon, gitu ya? Belum tentu diskonnya ada lagi, gitu, bulan depan, gitu ya. Iya, aku boleh tau nggak terjadinya ini, eee, ter eee, apa, kejadian tergodanya ini di online, di toko, atau mungkin, ya, kayak misalnya ada event tertentu kayak bazar, gitu?
Heeh heeh. Betul, Kak. Eee, tiga-tiganya, Kak. Di online juga, di toko juga, dan kalau misalnya apalagi kalau ada event. Waduh, itu udah <chuckles> kayak gelap mata, langsung semuanya pengen dilihat, pengen kal saya itu ti paling tidak bisa ngelihat yang lucu-lucu
Oh, lengkap, ya. Oh.
yang imut-imut udah langsung bawaannya mau beli. Padahal rumahnya udah kebanyakan barang macem-macem.
Ye Mmm, tapi Kakak sadar berarti, ya, bahwa kebanyakan barang diskon yang Kakak beli itu, eee, sebenarnya tidak dibutuhkan? Maksudnya bukan sesuatu yang urgen, gitu, yang darurat, gitu.
Eee, sebenernya sadar.
Oke.
Jadi, iya sebenernya saya sadar gitu, tapi, eee, tidak bisa menahan diri. Memang sih kadang-kadang juga ada yang, eee, ada sih beberapa yang contohnya, eee, saya udah beli nih, terus kayak menyesal gitu, "Kenapa nih aku beli gitu, eee, barang ini ya. Padahal kan, enggak perlu." gitu dan akhirnya, ada beberapa sih yang kayak contohnya baju gitu, "Ah ternyata jelek." akhirnya, kalau enggak saya buang ya eee, maksudnya dikasih orang gitu.
Oke, paham ya, paham. Ke orang gitu ya?
Mhm.
Oke. Eee, kamu pernah, eee, men gini enggak, menilai, eee, soal uang yang keluar itu berarti kamu mengorbankan hal yang lae hal lain yang lebih bermakna seperti yang tadi kita diskusikan, misalnya tabungan atau liburan impian, atau mungkin iPhone impian atau mungkin, eee, ba apa ya? Eee, sesuatu yang tabungan masa depan yang berkurang ketika kamu akhirnya membeli barang itu gitu, karena diskon.
Mmm. Eee, sebenernya kepikir juga sih Kak, eee, apa namanya, eee, sa sebenernya sayang gitu ini, bisa mungkin untuk, eee, tabungan jalan-jalan ke mana, kalau untuk yang kayak misalnya tabungan untuk membeli sesuatu sih sebenernya nggak juga ya karena kan saya membelinya, dengan
Betul. Dengan kesadaran penuh gitu ya?
E Heeh, kesadaran penuh gitu um wet jadi, nggak ada yang, "Oh saya kalau misalnya mau beli handphone, eee, harus nabung dulu gitu mikir." nggak biasanya kalau ada diskon <chuckles> diskonnya besar-besaran baru, pikir, "Oh ini bisa nih diskonnya besar nih, oke deh." gitu, tapi kalau misalnya nggak diskon biasanya sih, nggak begitu tertarik membeli, aneh nggak sih ya? Aneh nggak sih saya seperti itu kalau menurut Kakak?
Oh oke-oke. Sebenarnya, eee, itu adalah hal yang, mmm, apa ya, banyak dialami oleh, eee, banyak orang gitu tapi sebenarnya itu bisa diatasi, eee, kalau saya boleh saran, eee, hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah membuat daftar kebutuhan prioritas, jadi, kamu mungkin bisa bikin daftar barang yang benar-benar kamu butuhkan atau misalnya, sesuatu yang kamu inginkan, 1 atau 2 di bulan ini aku akan beli ini, gitu aku akan beli sampo di bulan ini atau ak dan tambahin lagi listnya, bulan ini aku pasti harus beli lipstik gitu atau misalnya bu eee, ya itu tadi ya, eee, lipstik, eee, sampo bulan ini dan segala macamnya itu nah kalau ada barang diskon yang di luar list
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Kamu jangan beli.
Iya sih bagus juga sih sarannya Kakak ya mustinya, <chuckles> tapi bagaimana ya untuk mengatasi, eee, apa namanya, eee, perasaan, kayak, eee, wah kayak ketakutan gitu kalau misalnya, "Saya nggak beli sekarang nih, bulan depan mungkin tidak diskon nanti, nggak ada lagi nih saya harus bayarnya mahal." gimana tuh ya untuk mengatasi perasaan itu?
Oke ya. Paham paham. Nah mungkin ada s ada trik tunda 24 sampai 48 jam, jadi berikan dirimu waktu untuk berpikir, selama 24 sampai 48 jam, eee, kamu butuh nggak? Dari 24 sampai 48 jam itu kamu bisa melihat bahwa oh, kamu bisa lagi melihat misalnya kayak tadi beli sampo gitu ya, "Mumpung diskon gua aku mau beli lagi deh." gitu tapi dengan di wa di rentang waktu 24 sampai 48 jam itu, kamu bisa menenangkan diri kamu lihat lagi orang samponya kan masih 3 masih cukuplah buat 3 bulan lagi, <clicks tongue> nanti kan akan ada diskon lagi nih gitu, pasti akan ada tanggal kembar lagi pasti akan ada Black Friday lagi jadi enggak jadi, eee, kamu bisa untuk, 24 sampai empat lep empat puluh delapan jam itu bisa, sedik lebih menahan diri, gitu istilahnya.
Mmm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya iya. Oh iya benar juga. Betul sih. Heeh heeh. Betul sekali sih, seperti Kakak bilang ya, pasti ada diskon lagi dan ada Black Friday lagi. Saya kadang-kadang suka mungkin kepikirannya terlalu pendek kali ya, Kak, ya. Jadi, nggak mikir, oh, tahun depan itu masih ada gitu untuk yang Black Friday lagi, tapi terlalu terfokus di hari itu kali ya.
Hmm. Iya, betul. Iya, betul. Iya, mungkin aku ada 1, eee, saran terakhir yang bisa aku kasih ke kamu. Mungkin, kamu harus mulai merefleksi diri apa sebenarnya yang kamu cari. Karena kadang-kadang yang dicari itu bukan barangnya, tapi rasa senangnya ketika kamu diskon itu. Atau misalnya sebenarnya kamu ada stres tapi kamu ingin menghilangkan itu dan dengan berbelanja, gitu. Mungkin dengan begitu kamu bisa cari alternatif lain yang lebih sehat untuk merasa senang. Untuk menghilangkan stres itu tadi, gitu.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, iya, betul. Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya, betul betul, betul sih, betul betul, eee, apa bener yang Kakak, bilang itu. Saya kalau misalnya membeli sesuatu yang diskon itu saya senang karena saya merasa kayaknya bangga gitu. Saya bisa menemukan barang yang murah.
Sadar, iya kan, mungkin ada hal lain yang membuat kamu senang tanpa perlu berbelanja. Kamu bisa mencari lagi nih, kamu gali dirimu sendiri, apa ya yang kira-kira yang bikin aku senang? Apa ya yang kira-kira misalnya kalau lagi stres, kan bawaannya gitu tuh, pengen, "Ah, stres belanja ah," gitu. Apa kira-kira yang hal lain yang bisa menghilangkan stres kamu? Apakah kamu mulai ga apa kamu olahraga misalnya kan? Kalau olahraga mungkin padel kah, yoga kah, pilates kah gitu. Jadi mungkin kamu harus gali, apa nih kegiatan apa yang kira-kira bisa mengalihkan kamu dari, eee, diskon diskon-diskon menggoda itu tadi.
Betul. Heeh heeh. Heeh. Iya. Mhm. Iya, betul, dan memang juga sih, e kalau menurut aku pemicunya ya juga karena iklan, notifikasi dari aku punya, eee, email bilang, "Eh, ada diskon nih ada diskon." Jadi, tambah
Betul. Nah, coba itu unsub unscub subscribe, coba, tawaran itu ya.
Heeh. Iya sih, betul betul. Aduh, terima kasih sekali nih sarannya Kakak, kayaknya bagus-bagus banget ya. Eee, jadi saya bisa apa namanya, mudah-mudahan saya bisa menahan diri nih kalau ngelihat barang diskon. Dan kalau nggak bener-bener butuh, saya tuh nggak beli lagi gitu.
Aduh, sama-sama ya. Iya. Iya. Senang sekali ya, bisa ngasih saran. Aku doakan semoga kamu tidak mudah tergoda lagi.
Iya, Kak, aduh mudah-mudahan juga begitu ya. Terima kasih banget loh saran-saran dan tipsnya bagus banget, dan saya akan menghargai banget waktunya Kakak, eee, me menasihati saya itu, ya. Mak
Sama-sama.